D'accord, mais c'est c'est à moins de mettre une bulle, heu, sur, heu, sur tout leur pays, tu vois? Mais après, heu, les avions ils feraient comment? <laughs>
Ouais.
Ah ouais, heu, ça c'est, waouh! Mais j'ai j'ai vu ça, un truc, hem, dans un dessin animé, heu. Ouais, c'était, heu, le robot-là, je sais plus comment il s'appelle. C'est un animé. Et hem
Oui. Le robot docteur-là?
heu, je sais pas si c'est robot docteur. Mais, tu sais, c'est il est rouge, ouais!
Est-ce est-ce qu'il est rouge? Bah, il était docteur avant, c'était un robot, heu, qui faisait des diagnostics des enfin, pardon, diagnostics automatiques.
OK. Heu et je je sais pas si tu si c'est la même chose mais heu, à un moment il revient, il part dans le futur et heu ah, non, non, c'est pas ça! C'est un autre truc encore. C'est non, c'est avec Doreamon, <laughs> je dis n'importe quoi. C'est avec Doreamon et, en fait, il repart dans le futur avec, heu, son petit avec l'enfant, tu vois? Et heu, dans sa version adulte et en fait, ils font un mariage et en f et ils sont dans un tu sais, l'extérieur il pleut, mais dans le dôme il fait super beau.
Ah OK. OK. Ah ouais?
Ouais. J'ai j'ai j'ai re faudra que
Ah, c'est une sorte de dôme géant qui est qui, heu, est régie sur toute la ville?
Voilà! Qui reproduit, en fait, la lumière naturelle et tout ça, comme s'ils étaient vraiment il faisait beau quoi, mais dehors i il pleuvait.
Comme Hunger Games quoi.
Heu, Hunger Games, heu, je sais pas si j'ai pas regardé, je crois j'avais regardé que le début.
Avec, heu, Katniss Everdeen.
Mmh. Mais non mais je je sais c'est c'est quoi mais en fait, si, Hunger Games j'ai com j'ai commencé le début, mais j'ai pas accroché. C'est pour ça qu'il <chuckles> faut que je le je le re je le re regarde. <laughs>
Peeta Mellark, ça te dit rien du tout? Ah d'accord. Bah, est-ce que tu as regardé la partie où les jeux ont commencé?